Ah, tapos umulan pa 'no, so talagang basang-basa kayo. So sobrang memorable nga nun for you 'no kasi yung added experience dahil sa ulan.
Oo. Totoo. Nakaputi pa naman ako din na da ano na t-shirt nun 'tas put puting sapatos. Ayun para sa pagiging fan. <laughs> Susuungin ang lahat. <chuckles>
Mm. Oo. <laughs> Pero sabi mo 'di ba parang 'yung awakening mo is parang kasabayan nung Up Dharma Down. May parang song k ka ba na favourite sa kanila and na-perform ba nila 'yun nung nanood ka?
Mm. Oo nung nung moment na 'yun, 'yung talagang araw na 'yun, um, siguro kalakasan pa siya ng Tadhana, 'yung Tadhana na kanta nila. Um, talagang pumatok yun, kasi may mga versions pa nun 'yung ibang artists, hanggang ngayon. Um, pero nung part na 'yun nakakatawa kasi, um, nung kinanta nila 'yung set na 'yun feel na feel namin, kasi umuulan, umuulan siya tapos kinakanta niya na siya.
Mm. Tadhana. Ah! Oo. Mm. Mhm. Ah, <chuckles> so talaga talagang na-feel mo habang umuulan.
Oo, main character ka, na akala mo 'yun 'yung pinagdaanan mo talaga, na ito matibay yung pagsasamahan natin, tadhana, ganiyan. Ayun 'tas umuulan. <laughs>
<snorts> Oo. Ta's umuulan 'no. Tapos 'yung kanta na 'yun parang, may ano ba 'yun sa'yo, parang may relation ba 'yun kung bakit paborito mo 'yun na kanta?

Ah, so parang mas naging memorable yung experience niyo na yun, 'no?
Oo, kasi lalo na nung disband kasi nga parang, um at tumatak talaga sa alaala namin na at kahit papaano meron kaming experience na ganun tapos madami kasing tao nun kaya parang is imaginen mo yung favourite songs mo kinakanta ng mahigit siguro isang libong tao sabay-sabay, ganyan masaya.
Ka Mm. Ah, so parang sinasabayan nung mga tao yung mga kanta parang gano'n?
Oo, di ba, pag concert talagang, um, feel na feel mo, 'no, kasi kasabay mo yung artist mismo. Minsan nga hindi na sila kumakanta, eh, parang itututok na lang yung mic sa'min tas kami na kakanta.
Oo, oo. Yung mic. <chuckles> Oo, ah, so gano'n pala, 'no, disbanded na. Tapos nung nandun kayo sa UP fair, ano yun parang aside from Up Dharma Down, ano yung parang na-enjoy niyo na ibang banda?
Hmm. Mm. Ah, na-enjoy yung Parokya ni Edgar na-enjoy din namin. Kasi para siyang, um, classics, ganyan. Tsaka tumugtog din yung Rivermaya. So, yung mga oo, mga sikat na bandang Pilipino. Though syempre, um, iba kasing generation yun, eh, parang generation yun ng kuya ko, eh. Yung lumaki talaga ako Up Dharma Down na Silent Sanctuary, ganyan nandun na.
Hmm. Mm. Rivermaya? O Oo. Up Dharma Down na, mm. Pero na-enjoy mo naman yung pag kumbaga overall experience dun sa ano, sa parang UP Fair?